คุณหาเพื่อนใหม่นะคะในช่วงที่คุณเที่ยวคนเดียวยังไงบ้างเนี่ย พอจะช่วยแชร์ให้ฟังกันหน่อยได้ไหมนะคะ?
อืม อันเนี้ยเวลาหาเพื่อนใหม่ ใช่ไหมคะ เวลาไปเที่ยวคนเดียวเนี่ย ก่อนอื่นเราก็ต้อง <tsk> เขาเรียกว่า ไร ดูพลังงาน <laughs> พูดตรง ๆ เลย ดูพลังงาน ดูท่าทาง ดู หน้าตา ดูแบบบุค อะไร เงี้ยค่ะ ก่อนที่เราจะแบบว่าเข้าไปทักเขา อะไรอย่างเงี้ย เออ มันก็เป็นเรื่องของความแบบว่ามีความรู้สึกถูกชะตาด้วยว่า "เฮ้ย! ถ้าเราคุยกับคนเนี้ย เขาน่าจะโอเคนะ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าสมมุติว่าแบบ เจอคนที่แบบหน้าไม่รับแขกเลยเนี่ย อันนี้ถอย ก่อนค่ะ
อืม อืม อืม ก็คือ เราดู อ่า ที่คุณบอกว่าดูพลังงาน ในที่นี้ความหมายของการดูพลังงานเนี่ย หมายถึงว่า อ่า ดูที่หน้าตาก่อนไหมนะคะ หรือยังไงนะคะ ในส่วนของคำว่าพลังงานตรงเนี้ยนะคะ?
อืม ดูหน้าตา ดูท่าทาง ดูสีหน้าเขาอะค่ะ หรือถ้าเขามากับเพื่อน หรือพูด ไรเงี้ย ก็แบบสังเกตแบบวิธีการพูดเขา น้ำเสียง อะไรเงี้ย อา หรือจริง ๆ อะ ถ้าจะไม่ ถ้าจะไม่ได้ ถ้าไม่ มีโอกาสได้ยิน ได้ยิน น้ำเสียง แต่ถ้าแบบมองไกล ๆ อย่างเงี้ย ดูท่าแล้ว "เออ คนนี้ น่า จะคุยได้นะ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือดูสถานการณ์รอบตัว อย่างเงี้ย เออ อันนี้ก็คือแบบว่าได้อยู่ อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ
อืม อา น่าสนใจนะคะ อันนี้เรากำหนดด้วยไหมคะว่า จะต้องเพศหญิง เพศชาย อายุเท่าไร หรือยัง ไง การแต่งตัว อ่า เป็น ยังไง อะไรแบบนี้ ดูอะไรพวกนี้ด้วยไหมนะคะ?

ดูทรงอะค่ะ ถ้าสมมุติ ว่า เห็นเขากำลังถ่ายรูปให้เพื่อนเขาอยู่ แล้วก็ แอ้ คนนี้น่าจะถ่ายดีนะ อะไรอย่างเงี้ย ไหน ๆ ถ่ายให้เพื่อนเธอแล้ว ก็ถ่ายให้เราด้วย สิ อะไรประมาณเนี้ย <laughs> เหมือนกับจะดูสู่ ความใช่ คือถ้าเป็นคนแบบยืนเฉย ๆ แบบมึน ๆ น่ะ เราไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยนะ เรารู้สึกว่า เขาดูไม่น่าจะแบบถ่ายให้ได้ หรือแบบอาจจะไม่ถ่ายเลยก็ได้ แต่ถ้าสมมุติว่าเห็น ถ้าแบบ เฮ้ย แบบ เฮ้ย คนเนี้ยกำลังถ่ายรูปให้คนนี้อยู่ ต้อนรับขับสู้มาก เราก็รอต่อ คิวเลยค่ะ ตอนนั้น เขาเอือม ไหมคะ? แบบว่า "เออ แบบช่วยแบบ อืม ถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหม? ฉันมาคนเดียวนะ" แบบ เออ นู่นนี่นั่น ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเนี้ยค่ะ จะดู ทรง คนที่แบบว่าถือกล้อง แล้วก็ถ่ายรูปให้เพื่อนเขา แล้วก็แบบอารมณ์เหมือนเรา ต่อ <chuckles> ประมาณนี้
อือ เอ็นดู อืม
เออ เขาก็ แบบ เออ จะถ่ายให้
อือฮึ โดย อา โดยที่ไม่ได้กำหนด ใช่ไหมคะ ว่า จะต้องเพศไหน ยังไง อายุเท่าไร? หรือว่า
ไม่กำหนด ไม่กำหนดค่ะ
อ๋อ เอาล่ะ อะฮะ
ใช่ แต่ก็ดูหน้า ตา ด้วยว่าดูแบบดูมีสัมมะ อือ มนุษยสัมพันธ์ดีไหม? ดู friendly ไหม? อะไรเงี้ย ไม่ใช่แบบว่าเราเข้าไปแล้วเขาหน้าบึ้ง แล้วแบบ "อุ๊ย คนนี้ใคร?" อะไรเงี้ย ทำไม แบบอยู่ดี ๆ แบบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต้องแบบว่าดูเป็นคนที่แบบว่า เอ่อ ยิ้มแย้มแจ่มใส นู่นนี่นั่น อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ เขาจะได้แบบว่า เออ อย่างน้อยคือเขาก็เหมือนแบบเต็มใจถ่ายให้เรานะ อะไรประมาณเนี้ยค่ะ เราเคยที่แบบว่าไปเหมือนแบบเข้าหาคนที่แบบ อุ๊ย ยืนแบบอยู่เฉย ๆ แล้วเราก็ไปให้เขาถ่ายรูปให้ โอ้โฮ รูปภาพเนี่ยบอกความตั้งใจมากเลย <chuckles> เบี้ยวไป เบี้ยว มา เบลอแล้วก็สั่น แล้วอะไรก็ไม่รู้ เหมือนแบบเหมือนกดแบบขอไปทีอะค่ะ
อืม